Mhm, na, <clears throat> also das war bis zum Essen eigentlich alles so wie bei dir, auch de der <laughs> der faule Sohn. Ähm, Ich habe zum Beispiel, wenn ich früher wach war, habe ich meine meine Mutter schon wir hatten ja 'n großen Garten, und da gab's halt, äh, viel Kräuter und die wenn meine Mutter damals gebraucht hatte, dann hatte habe ich das ihr immer geholt, zum Beispiel Schnittlauch oder Rosmarin oder Sellerie oder was was man halt so alles braucht, ne? Und, äh, ich d ich durfte das dann holen. Das war dann schon ich war hatte das ja gern gemacht, ne? Ähm, nur d was was ich nicht machen durfte, war die Küche betreten in der also zu der Zeit. Das da war mein meine Mutter eigen, die wollte das einfach nicht. Während sie gekocht hat
Du durftest Du Wie äh, du die wollte nicht, dass du hilfst beim Kochen? Die wollte nicht, dass du hilfst, die wollte, dass du alles dass sie alles alleine macht.
Ne ne. Ja ja, das war ihr Rei ihr Reich. Da hat sie sich w das war die hat sich da wohlgefühlt, wenn wä während sie das gekocht hatte. Auch w wenn sie da von morgens bis mittags, äh, drin war. Das war so, ja ihre Tagesaufgabe oder wie man es auch sieht, ja. Die war ja Hausfrau und ja, und
Was hat sie gesagt, wann du mal mithelfen wolltest? Also, hat sie dann so gesagt: „Wenn du anfasst ist wie wenn 3-, 3 loslassen“, oder was hat sie gesagt?
die hatte halt so gedacht. Ne, ne, das durfte ich nicht. Ge genau, ne: „Raus!“ <laughs> „Raus aus der Küche.“ <laughs>
Ja, okay. Ja, ich ver ich verstehe, ich verstehe. Ah okay, ja, also ganz ihr eigenes Ding machen, „fass hier bloß nichts an.“
<laughs> Ne, aber so als kleiner Junge hast du auch so gut, jetzt, äh, na ja, im im Alter dann nicht mehr so, aber da hast du ja auch so 'n paar Flausen im Kopf, und da machst du ja auch Unsinn, das hatte ich nicht brauchen können in der Zeit. Das war so
Ja, klar, wahrscheinlich hat sie immer nur so die Worst Case gesehen, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, hast du irgend 'ne konkrete Szene, die in deinem Kopf geblieben ist, irgendwas, was passiert ist mal beim Essen? Irgendwas ganz konkrete Sz 'ne Szene, die dir wirklich bis heute im Kopf geblieben ist, was mal passiert ist, irgendwas vielleicht?
ja, zum Blei zum Beispiel.